Değişik, gerçekten farklı bir, ııı, bakış açısı varmış babanın da sizin de onunla olan ilişkinizi aslında bunun aile geleneği diye tanımlaman gerçekten doğru oldu. Hani bu böyle süregelen aslında korunmuş da hem sizin tarafınızdan hem onun tarafından. Peki, senin bu deneyiminden, baba kız deneyiminden, kardeşlerinle babanın ilişkisinden kendi ilişkilerine taşıdığın bir şey var mı? Ya da ilerideki, işte, ne bileyim evlilik hayalinde, ııı, nasıl bir şey var? Bu bu ailende yaşadığın bu durum seni nasıl etkiledi aslında ilişkilerinde?
<chuckles> <chuckles> Evet. I hı. Ya, çok böyle, ımm, iyi yönde etkiledi diyemem. Çünkü en başında böyle erkeklere karşı hani her istediğini yapayım, işte, böyle çok, aaa, nasıl diyeyim, eee, böyle anne rolüne çok fazla giriyordum. Her istediğini yapayım, her isteğini karşılayayım, o istemeden, işte, yemeğiydi içmesiydi falan. Evet, evet, kesinlikle, onun yanlış olduğunu gördüm. Iıı, o yüzden hani babamla olan ilişkimi de böyle tamam, böyle, deyip kabul etmek, ııı, başka insanlarla olan ilişkime de yansıdı. Herkesi mutlu edemem. Iıı, babam da 1. örneği <chuckles> diyebiliriz.
Hımm. Evet. Memnun etme gibi. Hı hı. Evet. Evet, evet. <chuckles> Ya, çok teşekkür ediyorum paylaştıkların için. Öyle her aile geleneğinin aslında sürdürülmek zorunda olmadığına da b iyi bir örnek oldu diye düşünüyorum. Bazı aile gelenekleri de olduğu yerde kalmalı. Senin örneğinde biraz sanki öyle. Öyle, çok teşekkür ederim samimi paylaşımların için. Çok keyifli bir sohbet oldu.
Ya. Maalesef. <chuckles> Kesinlikle, kesinlikle. Ben teşekkür ediyorum. Benim için de çok eğlenceliydi. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kal.
Görüşmek üzere.

Ben tabii ki d dalga geçiyorsun herhâlde dedim, çıktım oradan, eee, yürüdüm yani. Yani dükkân bile değildi zaten. Böyle, hani, bir han içerisinde, böyle, büfe gibi bir şey. Sen camekânın dışında duruyorsun, adamın, böyle, önünde insanların biraz önce gelip sattığı şeyler var. Ya da, ne derler? Hani, "hurda altıncı" diyorum ama belki de, yani, insanlar zor durumda kaldığından satıyor onu orada, bilmiyorum.
Hah. İnanılmaz. <chuckles> <chuckles> Peki n ne bileyim iki ikin Hay Allah'ım 2. el böyle, hani, al altın ticareti yapan bir yer. Yani bir kuyumcu değil, yani, son toplamda. Peki sen
Değildi. 2. el olması, yani, biz yine olumlu tarafından bakıyoruz, belki de çalıntı. Nereden bileceğiz? Hiç fikrimiz yok.
<chuckles> Hepsi olabilir. Şimdi bu mesela sen tepki gösterdin ya, işte, çıktın, "Dalga geçiyorsun, herhâlde." gibi bir tepkini gösterdin. Eee, ondan sonra mesela ne dedi? Ne na nasıl devam ettirdi o tartışmayı?
Evet. Eee, "Ne olmuş yani?" dedi, "Ben seni en güzeline de götürürüm." dedi. Ondan sonra, işte, hemen karşıdaki en, böyle, lüks dükkâna girdik falan. Sonra oradaki adamlarla, böyle, bayağı bir pazarlık yapmaya başladı. Ben dedim ki, "Babacığım, tamam. Gerçekten bir şey istemiyorum." Ama yaptığı pazarlık, yani, adam "10" diyorsa babam diyor ki, "Yok, yok, 3." <chuckles> Yani, çok komik.
Evet. <chuckles> <chuckles> Ha, o o de Kayseri pazarlığı diye bir şey var, değil mi? Kayserili pazarlığı, herhâlde onu deneyimlediniz orada. <chuckles>
Evet. Ya, bir de çok yaşlı, ııı, onun da sanırım etkisi var. Ama benim de yanımda, hani, erkek arkadaşım var ve o durumda olmak istemiyorum yanında, ilk defa ailemle tanışmış.